بُص، أ ل هي مراحل. الفكرة إن أنا الواحد مش بيفضل يختار ستايل وبيفضل ماشي بيه أو على الأقل أنا، لإن أنا شخصيتي بتتطوّر مع الوقت. يعني مثلًا وأنا صغيرة زي ما باقول لك أ كان مُجبَر أخاك لا بَطَل، أنا بالبس لِبْس إخواتي. لمّا كبرت شوية بقى في مرحلة الإعدادي والثانوي، لِبْس إخواتي مش هينفعني، أنا خلاص بقى دخلت مرحلة الحِجاب، فهنا بقى ابتديت آخُد من ماما الطُرَح، أ أ أ يعني أشبِع بقى رغبتي الأنثويّة شوية آآ لحد ما بقيت ماما. لحد ما اتجوّزت وخلِّفت بقى. لمّا خلِّفت بقى، الوضع رِجع يعني الوجع الوضع اتغيَّر تاني، الواحد ما بقاش بيهتم أوي بشكل أنا ما بقيتش أهتم أوي بشكل لِبْس معيّن، أنا بقيت أروح للحاجة المُريحة. يعني وللأسف أنتم يعني الهدوم الرجالي مُريحة أوي. <laughs>
أيوه. صحيح. تمام. إمم. أيوه، أيوه. أيوه. آه، آه. ما شاء الله عليكِ. أيوه، أيوه، أيوه. آه. <laughs> دي حاجة كوي عشان عندنا يعني عندنا كل الحاجات في منّها over size بأرقام كبيرة عندنا X وdouble X وtriple X وعندنا خلاص ال ال ال كل الستايلات أو كل المقاسات اللي أنتِ ممكن تحتاجيها.
بالضبط آه. يعني يمكن دي كانت هي الحاجة المُحرِّكة الأساسية ليّا بعد الولادة كمان إن ال ال <chuckles> كان وزني زايد جدًا، فكنت دايمًا بقى إيه، أروح للحاجة المُريحة اللي ما تبيّنش الوزن الزايد ده فكنت ألبس بقى أ يعني جَواكِت جوزي، أروح عند مثلًا ماما آخُد من إخواتي كده يعني والدنيا كانت بتمشي. <chuckles>
آه. أيوه فعلًا. أيوه، أيوه. أ فهمتِك، فهمتِك. ده أنتِ كده م يعني يعني مت مسيطرة على كل الأفراد العيلة عندِك، أي حد عنده حاجة تناسبني، خلاص على طول أضرب عليها.